はい。なんかアニメってお好きなのとか、なんか全般好きとか、なんかありますか？
はい。ああ、もう私、アニメめちゃくちゃ好きで漫画もなんですけど。もう、と特に、あの、ジャンプ分かります？少年ジャンプ、ワンピースとか、もう少年ジャンプ系がもう大好きで、でその、一番好きなのがワンピースなんですね。で、私兄弟がもう全員男の子なんですよ。ごにん兄弟なんですけど、私以外全員そうなんですよ。男の子でもう、あの、漫画とかアニメと一緒に育ってきたんですね。で、色々見てたんですけど、やっぱりもう少年ジャンプが毎週もう、あの、家にあったので、もうずっと見てたんですけど、もう何だろう、あの友情、正義が、あの善悪がはっきりしてる漫画がすごい好きなんですよ。
うん。え、はいはいはい。 ジャンプ分かります。はい。うん。はい。 え！ ああ、はい。 うん、うん。え、すごい。はい。 え。うん、うん。うーん。 はい。 ええ。あ ああ。 へえ。 うん。ああ。 ああ、ああ、分かります。なんか、はい。うんうん。
分かります？うん。で、あのワンピースは特に何だろう、あのルフィの、あの寛大さ？で、あの、そうなんすよ、ルフィがすごい寛大で、ま、敵も最終的に仲間になるっていうことが多いんですよ。なんか、それもすごい好きで、何だろう、こう人を許せる、こう、気持ちになるというか、え、わうん、ね、私、結構もう生まれた時から、ワンピースと一緒に育ってきたぐらいなんですよ、ほんとに。なので、あの、ほんとにワンピースが私の性格をこう、形作ったって言っても過言じゃないぐらい？あの、でで、なんか小学校とかで、あの、いじめとかがね、悲しいんですけど、あったんですね。で、私それでも、あのルフィーを見て育ってきたので、もう絶対に弱い者いじめはしないっていうのは、なんか心から決めてたので。あの、弱いじそれですごいいつも、悪と戦ってたというか。でもほんとに、それぐらい大好きで。しかもううん。
ええ。 ああ、そうなんですね。 あ、ああ、なるほど。ああ。 ああ。や、ああ、そうなんですね。へえ。 うん。 うん、ううーん。 うん。 へえ。 あ、うーん。 うん、うーん、うん。 うん。なるほどね。 へえ。なるほど、あ うーん。 なるほど。へえ。 じゃ、な何でしょう、こう、そのワンピース、まず一つ、ワンピースがお好きっていうのは、こう、色々、ま、要素はあるけども、やっぱりそのストーリー性が一番ハマったっていうか、こう惹かれたっていう感じなんですね。ん、ええ。
はい。 すすそうなんですよ。そう、そう。で、あの、ネタバレでちょっと、しないしないように言うんですけど、今はね、だいぼだいぶもう終盤にかかってきて、もうにじゅななねん、29年ぐらいやってるんですよ、ワンピース。で、もう、最終回に、もう、あの、だんだんもうすごい近づいてきてるんですけど、もう今のはいはい。
うん。 え！ はいはい。 うん。 え、なんか、こう、ワンピースはもちろん知ってるんですけど、まあ、テレビでやってるのを、なんか、なんとなく見たことがある程度で、もうもちろん、漫画版読んだことないんですけど。なんかだから、ただ長くやってるのは分かってたんですけど、そんなだから、しゅ終盤なんて来るような気がしてなかったんですけど、もうそんな感じなんですね。
はい。 うんうん。 あ、そうなんですね。 はい。 うんうんうんうん。 そうなんですよ。そう。 そうなんですよ。だから毎週私、胸が痛いです。もう、むなんか、あ、どんどん近付いてくるたびに、こうワンピースって、その、すあの、海賊のお話なんですけど、ワンピースっていうね、もうさいあの一つのもう秘宝みたいのがあるんですよ。それを海賊王、それを手にすると海賊王って、あの、言われるんですね。で、ルフィそうそうそう。で、ルフィが「海賊王に俺はなる！」って言ってるじゃないですか。あの有名なセリフなんですけど、それはそのワンピースっていう、その、もう誰もが何か分かってないんですよ、まだ。そのお宝を手にする手にした人が海賊王になるんですね。
まあ。 はいはい。 うん、はい。 あ。 あ、そうなんですね。 ああ。ああ、なるほど。 はいはいはい。 はい。 はい。 あ。 ああ。へえ
で、それ、海賊王になった人がいるんですよ。ゴールディーロジャーっていうね、大海賊がいるんですけど、その人がね、処刑されるんですよ。
あ。はい。 へえ。
で、処刑される直前に、あの、隠したって言うんですよね、そのワンピースを。で、「この世のすべてをそこに置いてきた」って、あの、全部隠したって言うんですよ。で、それを探しに行こうって、で、海賊たちが、「おお、じゃあ、わ、なんか、わ、俺らがワンピースを見つけて海賊王になるぞ」ってなって、今その海賊時代になってるっていう、あの、時代のそういう時代の背景のお話なんですけど。
うんうん、うーん。ああ。 ああ、なるほど。 へえ。うん、うん。 うん。 うん。 へえ。 あ、そうなんですね。全然なんか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
ストーリーに関してはなんか何もま、ざっくりと海賊の話って、みたいなので知ってたんです。あ、そういうのがあったんですね。
うん。 うんうん。はい、そうですよね。 そうなんですよ。ただ、誰もそのワンピースが何なのか、おしわからなかったわけですよ。
あ、へえ、あ、ああ、あ。
ねむほんとにずっと、二十何年間。
ああ、そっかそっか、で、それが、これだ、こういうものだよっていうのが、ばばらされたというか、ああ。
もう。 うん。 分かりつつあるんですよね。そうそうそうそう。私、まだ、その、毎週のジャンプを最近追えてないんですけど、あのね、おとう弟に「ネタバレしないように」って言ってるんで、で、もう激アツだと。もう最近はやばい。いろんな謎めいていたキャラクターの過去編とかが出てくるんですよ。
へえ。 うん、うん。 あ、はいはいはい。 へえ、あ、へえ。うん。うんうん。そう。
で、そう色々明らかになってるんですけど。
あ、そうなんですね。なんかこう、まあ、そのまだ印刷物でもあって、こう映像、テレビでもやってるじゃないですか。で、あの、ちょっと、い一般的にはこうアニメの、テレビの方がちょっと遅れてるじゃないですか。
うん。 はい。 うん。 うん。 そうですね、遅れてます。
印刷物のがさま、し、ま、その週刊誌がまず最初で、たん単行本というか、うん、コミックブックになってみたいな感じですけど、まあ、その、いわゆるジャンプ、ん、のやつがやっぱり、か、最初にこう、か、見始めた読みあの、触れたはきっかけじゃないですか。それ、ま、テレビの、そのアニメも観てらっしゃるんですか？
うんうんうんうん。 はい。 はい。 はい。 そうですそうです。はい。 う、見ます。全部む、見てましたね。もう、私、もう中学生の頃とか、部屋中全部ワンピースだったぐらい、もうバッグにも、もう200個ぐらいワンピースのきほんとに200個ぐらいワンピースのキーホルダーつけてたんですよ、私。
あ。 ああ、すごい。 へえ。
そんぐらいワンピースが大好きで、でうんうん。
あ、もう、じゃあ、なんかこう、「テレビだと、なんか違う」ってなったりする時もあるじゃないですか。「これ、なんかこう違うな」みそれはなかったですか？
もうね、あれはほん そうなんですよ。ないんですね。それが、あの、多分、尾田さん、尾田栄一郎さんっていう人が作家さんなんですけど、あの人がすっごいしっかり、ちゃんと声優さんを選んだ結果なんだと思うんですね。メインキャラクターたちの。もう、全員ぴったり合ってるんですよ。
へえ。 うんうん。うん。 あ。 そうなんですね。 へえ、あ、そうなんだ。
ええ。 うん、多分、あの、ま、たまに、あの、おアニメオリジナルストーリーとかがあってそういうのもすごい好きなんですけど、あの、なんだろう、映画とかでも作家さん、その尾田さんが関わっている映画はもうすっごい、あの、なんだろ、物語に関わるキャラクターとかも出てくるし
うんうん。 うん。 うん。 うん。 へえ。 うんうんうん。
すごいいいんですよね。で、何よりも今、最近は鬼滅とかもそうなんですけど、もう映像技術が上がって、もうアクションのシーン、戦闘シーンがすごいんですよ。
うん。 うん。 ああ。 あ、そうなんですね。
うん。あれは、日本の技術だと私は思いますね。
あ、確かに、あの、こう細かいことができるっていうかねって言いますもんね、手先が器用というか。
そう、そうなんです。そう、ほんとに素晴らしいです。今すっごい綺麗ですし、なんかただの戦闘シーンでも、あの、ま、ワンピースやっぱり初めは、なんか、二十何年前とかにアニメ始まってるので、もうはじめのアニメとか見てもらうと、もう、ま、まい、もちろんね、映像とかやっぱ雑なんですよ。
へえ。 あ、うん。 はいはい。 うん。 うーん、うん。あ、そうなんですね。
それを見てると、今の何だろう、技術のすごさ、アニメーションの技術のすごさに、あれも、楽しめますね、今は。
うん。あ。 なるほど。
あの、漫画じゃ楽しめない楽しみ方ですよね。今のアニメは、その
あ、まあ、そうですよね。一つのこの動いてるっていうね、あの、こう、い二次元の世界だけど、人で実際の人ではないけれども、ます、でも、くそれが技術が進んだがゆえ、こう立体的な感じがさらに出てきてっていう感じですかね？
アニメーションぎす。うん。 そうなんすよ。 うんうん。 はい。 そう。 そうなんですよ。で、なんだろう、すごい、あの、全部ワンピースだけじゃなくてもう今は、うん、あの、スポーツものとかも私好きなんですね。それで言うと、野球のメジャーとか、昔のもう男の子の兄弟で育ったからあれなんですけど、メジャーとかハイキュー！！ていうね、バレーボールの？あの、アニメとかもあるけど、あれとかもアニメーションすごいですよ。もう
うーん、うん。うん。 あ、はいはいはい。 ああ。うん。 うん。 ああ、聞いたことあります。 へえ。 そうなんですね。
臨場感？手に汗握る。<laughs>
へえ。あ、そうなんですね。あ、ま
うん、ほんとにすごい。
鬼滅はね、やっぱりこうよく、ま、自分がね、好きっていうのもあるし、見てるのでこう、あの映像美がすごいって、ね、聞いてはいるので、ま、とに「ほんとにすごいんだろうな」なんて思ってたんですけど、でもなんか、あの、一回こう噂で、だんいいいって聞いて、ダンダダンを見てみたんですけど
うん。 う、うん。 はい。 はい。 うん。 じゃ、はい。
うん、なんか映像に関しては、そんなになんかちょあ、でもやっぱりすごかった、なんかちょっとこうこう、な何てう、ば爆発じゃないけど、なんでユーホー降り立ってくる、このこのな何て言うんですか、あの、か風？のこう、じ地響きって言うんですかね？あれとかも、ま、やっぱそこが慣れちゃったのかな。そうですね。あ、なるほど。うん。
えも はいはい。 うん。はいはい、ありますね、ダンダダン。 はい、はい。 うんうんうんうん。 アニメの魅力ですよね。うんうん。でもダンダダンは、アニメーションよりもあの人、作家さんのもう漫画技術がすごいんですよ、描く方の。ホントに綺麗ですよ。
あ すあ、それは、 すすとあ、がが画力っていうんですか？
画力、そうです。画力がもうすごいんですよ。ほんとにあの、週刊ジャンプって毎週原稿出さないといけないじゃないですか。だからね、やっぱりあの、みんなちょっと雑な部分とかね、ワンピースとかも、ま、そらワンピースっごいキャラクターいっぱい、アシスタントさんとかいても、ま、ちっちゃいのとかね、なんか <chuckles> 面白いこの顔みたいななってるやつとかあるんですよ。でもダンダダンはそれがないです。もう。すっごい綺麗です、画力が。中間とは思えない画力なんですよ。
あ。 へえ。 はい。 うんうん。 あ、ま、うん。 うんうんうん。 うーん、うん。 あ。 え あ、私なんかあの、ダンダンってなんかこう、いい面白いみたいな、なんかどこで仕入れた情報かをちょっと忘れちゃったんですけど、なんでちょっとみ見てみたんですけど、あれもジャンプなんですか？
うん。 うん。 はい。 はい。 あれもジャンプなんです。あのジャンププラスっていう、今ジャンプ、携帯もそれこそアプリで出てるんですよ。で、紙買わなくていいんですね。で、そのジュンププラスっていうやつで、あの、こう更新されてる、毎週出てくてる週刊のジャンプには載ってないけど、そのアプリで見れるやつなんですよ。
あ。 はいはい。 うんうんうん。 ああ。 そう。 あ、でもそういう週刊の、いわゆる、ま、電子版っていうだてことですもんね。ただ。紙じゃないってだけで、いわゆるジャンプですもんね。
集英社、はいはい。 そうですそうです。はい。はい。 ジャンプなんですよ。もう本当に絵が綺麗。
あ、知らなかった。あ、そうなんですね。へえ。
画力がすごい。 はい。私、ダンダダンもすごい好きです。なんだったら私ホラー系すごいす怖い話とか好きなんですよ。
うん、はいはい。
で、あれは、ま、ホラーをね、ちゅうしホラーコメディー、ギャグコメディーなので。
あ、そう。私ちょっと、に2話であれネットフリックスですでしたよね、確か。
新ジャンル。 あ、今出てますね、アニメ。はい。
なんか、その映像で見て、2話で止まっちゃってるんですよね。なんか、じゃあちょっと見続けた方が、こう魅力がもっと分かる感じですかね。
あ、そうなんですね。 ぜひ見てください。 面白いと思います。ただ、あの是非、あの、まん紙の方紙というか漫画の方も見ていただきたいです。のしゅこれ週刊ってぐらいの画力なので作家さんの。
ああ。 ああ、そう。 うん。 あ、そうなんですね。へえ。あ。
うん。 すごい。そこも私、アニメではすごい大事にしてますね。そう言われてみると。画力。
あ。 そうなんですね。じゃあ、色々ご存知だけども、でもやっぱり、あの、何か一つってしたら、ワンピースって感じなんですね。
うん。 うん。 もう絶対ワンピースです。もう今今の伏線回収も、すっごいんですよ。二十何年前の伏線をどうやって回収してんのって。どんな頭してるのって作家さん。私ほんっとに思うんですけど。
え！ はあ。 でも、なんかそれは寂しいですね、ほんとに。よんもうハマってたら、あの、そんな気持ちになると思います。
あんうん。 あ、そうなんですよ。そう。 そう。嬉しい反面、えんか、こち亀めが終わったような気持ちですよね。こち亀めより続いてますから、でも今、百何巻あるんだろう？すごい超えてますし。
ああ。 あ、そうなんですね。あ、そっか。なんか私ちょっと全然、あの、ちょっと距離があるというか、ほんとに、あの、関わりがなかったんですけど、たまたまちょっと、あの、金髪の髪の方、誰だっけ？方っていうか誰だあ、そうですそうです。サンジの声優さんとちょっと縁があって、お会いしすることがあって。
こんうん。 なんか嬉しい反面、悲しい。<giggles> はい。 うん。 はい、サンジかな？ はいはい。 ええ！はい。
あの、なんか、もうちょっと聞いとけば良かったなって、今ちょっと後悔しましてます。
すごい。 うわ、羨ましい。いや、ほんとにそれは羨ましいですよ。私だったらもう名前、100万回ぐらい呼んでくださいって言いますね。<laughs>
ほんとですか？なんかこう、あの、あんまりね、お仕事のこと、こうプライベートの空間で聞くのも悪いかな、なんて思って、あんまり踏み込んだ話をしなかったんですね。ただすちょっと、あの、くそのコネというか、あれで、サインだけはもらったんですけどほ。
はい。 うん。 はい。 そうですね。 はい。 うんうん。 うわ、素晴らしい。あの人すごいですよ。いろんな声優さんやってますし。あの、ジャックスパロウいるじゃないですか、パイレーツオブカリビアンの。あれの日本語せ日本語の、あの、声優さんもやってやってらっしゃいますよ。すごいですよ、あの人。羨ましい。
ねえ。 あ、はい、はい。 あ、みたいですね。 なんか、ちょっとお会いするにあたって、ちょっとウィキペディアを見てみたんですけど。
あ、そうなんですね。
あと、なんかこの、ハリウッド？の実写版があった時の日本語吹き替えは全員、あの、ほ本物だったっていうのを聞いて、やっぱそれはその、なん尾田さん？のこだわりとかもあったってことですよね。
はい。はいはい。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 うん。 そうなんすよ。尾田さんすっごいこだわりがあって。そのネットフリックスの実写版にするにも、あの、絶対にこれだけはダメとか、NG 事項とかいっぱい伝えてて。あの人がこう、持ってるモットーというか。もう、でも、ほんとに私、一番好きなアニメです。<chuckles>
へえ。 うん、うん。 はあ。 へえ。 あ、そうなんですね。え、じゃあ、その、海外の実写版もご覧になった？
はい。 あ、あれは観れないです。私ちょっと、あの、失礼なんですけど。だめ、観れないです。あの、きなんだろう。
あ、でも、だう あ、なんか、それはちょっと、残念な思いしそうなこと、ネガティブな方でですか？
そうそうそう。ネガティブな方で観れないんです。悲しいので。はい。でもほんとにワンピースは是非、もし観たことなかったら、是非観ていただきたいです。
ああ、そっか。そっ あ、じゃあ、その友情？っていうのをテーマに、なんか、どんな、こうこう勧善懲悪的なことですよね？
うん。 ほうですね。でも、それから仲間になる、もうみんなが、ルフィのカリスマ性に惹かれていく、っていうところがいいんですよね、また。
うん、うん。あ、そっか、そかそか。 ああ、そう。あ、なるほど。やっつけるだけじゃなくて、いかにこう、ゆ融和？していくかっていうとこですね。ええ、あ、そうなんですね。え、じゃあ、ちょっと、あの、観てみます。ありがとうございます。はい。はい。
そう。 そうなんですよ。はい、ほんと、是非観てください。 はい。はい。是非みとんでもないです。こちらこそ聞いていただいて、ありがとうございました。
はい。